Non, mais elle t'a laissé dans la chambre?
Et elle me laisse parler toute seule.
Elle s'est barrée. <chuckles> Et c'est horrible! <gasps>
Et là j'ai mon père q moi je pensais elle avait juste posé le téléphone, elle était en train de chercher un truc dans son armoire ou quoi, tu vois? Et elle m'écoutait. D'un coup j'entends au bout de quelques secondes et tout j'entends plus de bruit et là j'entends mon père qui vient et qui me dit: «Ca va et tout?» et je lui dis: «Elle est où maman?» Il me fait: «Eh bah, elle est dans la cuisine, hein, eh, elle cuisine, hein». Et là je suis en mode: «Hein?» <chuckles> <gasps>
Bah, v bah, ouais. Mmh. Heu <laughs> Ah mais comment ça elle cuisine? On j'étais en train de parler. <laughs>
<sneezes> Voilà.
Non, mais OK, donc heu. <laughs>
Tchèque ou pas. <laughs>
Ouais donc, je crois qu'on a ouais, c'est pareil en fait.
Ouais.
Donc, heu, j'avoue, je sais pas ce qui est pire entre, heu
Je pense que c'est très difficile quand tu es une maman de de savoir que tes enfants souffrent, je pense.
Non, mais c'est dur, hein. Mais heu, moi, c'est ce qui m ce qui a fait que j'ai trop peur d'avoir des enfants, parce que je veux pas qu'ils souffrent comme ça. Même si c je sais que je f je f ouais.
Tu seras pas tu seras pas comme, heu, comme, heu, comme ta maman.
Ouais, non non, c'est c'est clair. Enfin, je sais pas, en fait, je me dis, il y a c'est beaucoup trop d'enjeux. Imagine, ton enfant t'appelle, te dit clairement qu'il va pas bien, qu'il qu'il souffre et toi, tu es là, tu t'en fiches. Enfin, toi toi, elle t'a laissée toute seule dans la chambre. Moi, elle m'a dit: «Bon, bah, je vais te laisser». <laughs> C'est <laughs> Oh bah, super, dis dis que je te dérange en fait, heu, OK, ma souffrance te dérange? <laughs>
<clears throat> <giggles> Mon Dieu. Waouh! Heu, je suis sûre que tu lui dis ça, elle le prend méga mal en plus. <chuckles>
<laughs> Je rigole, la prochaine fois je vais lui dire ça.
Ah! Ouais.
<chuckles>